Casi, casi, uno de de mis amigos dijo: "Pues yo creo que voy a tener que ir al cajero para sacar", porque no venía dividimos entre 3 todo, claramente, pero él no le alcanzaba en efectivo. Y y, este, y ya volteó a ver así como al mesero y le dijo: "No, pues no, eh, tengo que ir al banco". Y le dice: "Banco, ah, sí, al banco". Y entonces el mesero sacó una motoneta, así como que sacó su motoneta
Sí. No le alcanzaba, sí. <chuckles> Y uy, hasta para eso se lo iba a llevar.
sí, y lo montó en el pero nosotros estábamos en la cima del cerro, o sea, estábamos así, en la en la cima del cerro. Y el banco estaba, haz de cuenta ajá, hasta abajo y del otro lado, ¿no? Y y le dice: "Sí, banco, súbete, súbete, banco." Lo subió a la moto y fram, y así, se dejó ir toda la bajada, pero a toda velocidad, y nada más vimos cómo
<laughs> Uy no, la bajada. En la orilla, sí. <chuckles> <chuckles> No, ¿cómo voló?
cómo voló, y mi amigo atrás, abrazando al mesero, que además era un señor, pues, bastante corpulentísimo. <chuckles> Entonces <laughs> sí, pobre moto y, pues, pobre mi amigo, que fue como bandera ahí, lo llevó de corbata. Y, este, y y yo me acuerdo porque también nosotros, pues, como era supuestamente una comida acá medio, bueno, no no fina, pero según nosotros fuimos muy arreg ajá, según fuimos muy arregladitos, ¿no? Así como que así, como según para para ver si veíamos chicas, no sé, ponle tú, ¿no?
No, pobre moto. <chuckles> Sí. <laughs> Ay, no. Era un poco lujosa. <laughs> Bueno, sí, muy razonable. Bueno, sí, por si se presentaba la oportunidad.
Es ajá, <chuckles> entonces Exactamente, ¿no? Este, entonces íbamos así, como bien así, bien vestiditos, bien bien peinaditos, no sé qué. Y fue fue l fueron en la motoneta, y cuando regresaron, mi amigo ya todo despeinado, todo desaliñado, así, todo <chuckles> de que le dieron le dieron ahí la revolcada en en el en la moto, y y obviamente venía ri así carcajeándose de risa porque se la pasó bien a final de cuentas, ¿no? Y ya, este
Viene acá. <chuckles> Mm, no. Sí. Ay no, me imagino. Sí. Sí, claro, o sea, puede contar su experiencia ya de que: "No, pues, me bajaron una vez del cerro para para sacar dinero del cajero".
<laughs> Sí. Sí, me bajaron el cerro en la mot en una moto, y es <laughs> sí. Pues, ya pagamos la cuenta y, pues, ya nos despedimos y nos fuimos riéndonos. La verdad es que fue sí salió muy cara, pero, s fue una muy buena <chuckles>
Ay no, qué divertido, ¿eh? <laughs> Valió, valió, la pena, sí, ¿no?
sí, fue una muy buena, eh, experiencia, la verdad.

Sí, porque yo le le digo: "Chale, si te hubiera pasado a ti solito, nadie te hubiera creído que te pasó, la verdad. <laughs> Pero, lo bueno es que estuvimos aquí para grabarte mientras ibas cayendo del cerro en una moto".
Claro, sí. <chuckles> Bueno, mira, igual ya para la próxima vez si llegan a ir otra vez, ya saben, ¿no? Que hay que llevar dinero o si no se lo llevan en moto al banco.
Sí, exacto. <chuckles> Te va llevar el señor de la moto, ¿eh? <laughs>
<laughs> Sí, ya es una experiencia más ahí, ¿no? ¡Ay!, qué bueno.
Sí. Yo yo creo que también lo importante, pues, es practicar el idioma local un poquito para que no no te vean la cara, <chuckles> de un de esa y de otras 1,000 maneras.
Mm, sí, también. <chuckles> Sí, no. Sí, porque dicen: "¡Oh, turistas!", y aprovechan.
Exactamente. Sí, sí hay lugares así.
Oye, qué padre. Y tienes aparte esa otra, porque dijiste que tenías varias, ¿no?
Sí. Pues, eh, otra te podría co una experiencia divertida con amigos, te podría platicar también, cuando estaba más chavo en en la secundaria, eh, con mi mejor amigo de toda la vida, este, con él, siempre nos metíamos en a un hospital abandonado, ahí en la colonia donde donde crecimos.
Ujú. Ah, vale. ¡Oh, no! <gasps> ¡Qué miedo!
Sí, <chuckles> estaba estaba tétrico, pero era curioso, porque no hacíamos nada malo, simplemente nos metíamos ahí, según a ver, eh, ya más grandecitos, según nosotros, íbamos a conseguir una ouija y nos íbamos a meter ahí, a jugar.
A ver. Sí. No puede ser, <chuckles> y en un hospital, ¿no? O sea, no solamente una casa abandonada, un hospital.
Ya sé, en u hos Un hospital, y p lo peor de todo es que no el lugar a donde nos más más nos gustaba ir era la parte de abajo, donde tenían como el crematorio del hospital, y estaban los hornos. Estaba bien tétrica esa parte, la y había camillas volteadas y y batas tiradas. No no sé qué habrá pasado, por qué habrán abandonado ese hospital, pero se veía bien tétrico, como si hubieran salido todos corriendo. Estuvo s
No puede ser. Sí, ¿no? Sí. <chuckles> Pues ojalá que no haya sido por una emergencia biológica. <laughs> No, no, porque si no, sí iban a ver fantasmas, pero porque ustedes se iban a convertir en fantasmas también, ¿eh?
Ándale, ¿no? <chuckles> Sí, ¿no? Es <laughs> sí, uno al otro, ¿no? Sí, este, y pero eh, ahí hay una anécdota, también, chistosa, porque, eh, justo nos metíamos m muy seguido, pero, te digo, sin hacer cosas malas. Yo me imagino.
Ay, no. <chuckles> Sí. Y con ujú. A ver. ¿Nunca les dieron un susto?